E improvvisamente, a un certo punto, nasce la nipote del mio compagno, quindi la figlia di questa cognata. Io all'epoca vivevo in Spagna perché stavo facendo un periodo all'estero E, uhm, torno in Italia.
Che non è tua figlia questa persona di cui parli.
Eh?
Non è tua figlia.
No, no, no, nasce la la figlia della cognata.
Okay. Okay, tutto chiaro.
Quindi io, n uhm, diciamo, torno dalla Spagna, all'epoca avevo guadagnavo molto poco, quello che mi bastava per vivere lì, pagarmi esatto. Quindi io vado a comprare questo pupazzino per questa bambina con gli ultimi soldi che in quel momento mi erano rimasti sul conto, aspettando 2, 3 giorni dopo, uhm, l'accredito dello stipendio.
Io tutti i giovani. Okay, quindi un super gesto, mi sembra di capire.
Quindi per me è una cosa, capito, che s era un pupazzino da niente, nel senso un pupazzino da 5 euro. Però per me quei 5 euro erano un pacco di pasta in meno, capito?
Eh. Che valeva oro, immagino. Eh certo.
Compro questo benedetto pupazzo, torno in Italia. La prima cosa che faccio è vedere questa mia amica, uhm, per darle questo pensierino, perché non mi sarei mai andata a infilare a casa della cognata e av avendo preso aerei, cose, vedendo una bambina di pochi giorni. Quindi vedo fuori quella che era mia amica, quindi la sorella.
Quindi vi siete visti fuori.